Erzähl mal gerne.
Hm, ja, am meisten natürlich in den Momenten, wenn man irgendwie, äh, konzentriert bei irgend ’ner Tätigkeit ist. Äh, ist es sei es jetzt Arbeit oder wenn man auch sonst, äh, vielleicht zu Hause irgendwas macht und, ähm, sich in ja, in irgendwas vertieft oder reindenkt und was zu Ende bringen will. Und wenn ich weiß zum Beispiel: Ich warte auf ‘ne Rückmeldung von irgendwem oder ich warte auf, ne, und dann, ne, gibt's Signal und man denkt sich: „Das könnte ja jetzt die Nachricht sein.“ Und dann ist es aber Werbung. Ja, das finde ich, ist wirklich das Nervigste. Dann unterbricht man ja, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay, verstehe. Okay. <giggles> Ja, dieses Ja, dieses okay okay. Ähm, du wartest auf etwas und genau, wartest auf etwas. Das Handy vibriert, und du denkst: „Okay, das ist jetzt Person X Y“ oder „das ist die Nachricht“, und dann ist es das nicht, und dann bist du auch schon mal ’n bisschen frustriert, ja. Kennt, glaub ich, jeder.
Wenn man dann noch irgendwas Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich sage jetzt mal wirklich, wenn wenn’s irgendwie in Anführungsstrichen, ähm, dringender ist, äh, und dann sitzt du grade da, hast irgendwie die Handschuhe an, schrubbst die Toilette. Dann kommt dieser Ping. Dann denkst du dir: „Oha“, lässt alles stehen und liegen, schlupfst aus den Handschuhen raus, guckst aufs Telefon, und dann steht da: „Wussten Sie schon, die neue Aktion XY“, ne? Ja, das sind so die Momente, ja.
Mhm. N ja, genau. <laughs> Ja. Äh, ja ja. Ja, sehr nervig. Jetzt haben wir ja schon viel über Werbung gesprochen, Benachrichtigungen, die eher stören, die nicht wichtig sind. Wie sieht’s denn aus mit, ähm, Nachrichten? Also, du hast ja komplett stumm. Du hast ja schon gesagt, dein Mann beschwert sich schon hin und wieder, ähm, dass du nicht sofort antwortest. Und wie machst du das mit anderen Nachrichten? Einfach WhatsApp zum Beispiel. Also, a antwortest du auch mal Stunden später, oder bekommst du dann vielleicht auch ’n schlechtes Gewissen, weil du erst nach Stunden antwortest? Ja, wie händ handhabst du das?
Mhm. Mhm. Mmh.